É porque, assim, você me parece ser uma pessoa super bacana, uma pessoa inteligente, e tal, e que você já identificou que isso é um problema. Então, você já sabe que isso é um problema. Agora, a terapia no caso, eh, e assim, tem que ser terapia, tá? Assim, você pode falar com um amigo? Pode! O amigo mas o amigo tende a concordar contigo. E o terapeuta ele tem
Sim. Uhum. Olha, é pior. Minhas amiga gasta mais do que eu acho, se eu bobear é mas vai piorar a situação. <chuckles>
É então aí piorou. <chuckles> Quando você fala: "Nossa! Eu estou gastando muito", "Não menina você tá gastando super pouco". "Não, não, tô gastando muito".
"Gasta o dobro". <laughs>
Então, então, eh o q por isso que, né, quando você vai fazer a terapia ele tem a a o terapeuta tem as ferramentas pra te ajudar nesse caso. né então
Sim, brincadeiras à parte você tem razão, viu.
É, porque é muito, eh ah várias coisas. Tem gente que que que põe, eh não não estou falando que é a mesma coisa, mas tem gente que coloca as frustrações na bebida, eh, em sexo, ou em compra, em comida, que é compulsivo. Então, a pessoa não sabe, que tem alguma frustração, alguma coisa que tá incomodando ela, fora desse desse assunto, né. Eh, e acaba descontando no que é mais caro pra ela, caro no sentido de de bacana para ela. E aí. vai pra uma compra, vai pra alguma coisa, assim Mas no seu caso, você já tem uma certa vantagem porque você já identificou que isso é um problema. Tem gente que fala: "Não, isso não é problema! Eu consigo controlar", então, a partir do momento que você já sabe, que que existe essa questão, e que você não consegue controlar, aí, você já tá apta a a a buscar alguma ajuda profissional que possa, te te po você possa identificar, aonde é que tá aonde é que tá o ladrão, aí, sabe. Aonde é que tá tá fugindo, entendeu? E <laughs>
Com comida, aham. Uhum. Sim. Não, é. Ah, eu vou fazer isso, viu. Olha, adorei, aí, seu conselho, com certeza vou buscar a minha minha ex-terapeuta, e vou começar e, assim, tentar investigar o que realmente, aí tá me faltando viu, eu te agradeço de coração. Com certeza, eh, vou buscar minha profissional, aí, pra me ajudar nessa questão, viu?
<laughs> Foi um prazer.